Vero, vero, sì sì, ha senso quello che stai dicendo. In effetti, come come dicevi tu, ehm, probabilmente tutto questo nasce un po' dalla mania del controllo, no, che io riconosco di avere, perché perché è così; cioè io appunto devo avere tutto sotto controllo, perché altrimenti viene l'ansia: "Ah, oddio quella cosa non è fatta bene; ah oddio quella cosa non è stata fatta;" e per cui devo sicuramente lavorare su questa cosa. E in effetti, ehm, probabilmente sto pensando adesso anche al lavoro, no, se io, ehm, affidassi una parte di di di di compito a una persona, quindi comunque mantengo, no, la la il controllo sull'azione più globale, mettiamola così, ehm effettivamente, potrebbe risultarmi più facile, no, affidarmi affidarmi a qualcuno. Anche perché poi magari cioè quello che poi io mi dico sempre: in realtà io lavoro in un'azienda dove, mhmm, la gran parte delle persone son veramente degli ottimi lavoratori, no, quindi, ehm
Mh. Tot okay. <chuckles> Sì. Sì. Esatto. Mh. Quindi non hai mai avuto problemi, tra l'altro.
Dio mai, mai no, qualcosa qualche volta può anche essere capitato, però è veramente raro, no, che succe che succeda questo. Però comunque a me resta quel quel desiderio di tanto il desiderio di eccellere, e questa è un'altra cosa che sicuramente mi mi contraddistingue. Quindi, ehm, per me il lavoro
Mh. Okay. Okay. Che è un'ottima qualità tra l'altro, quindi eh.
eh, il lavoro deve essere fatto in maniera eccelsa, o ehm, quindi comunque per questo forse ho anche un po' la mania del controllo, perché deve essere tutto perfetto, tutto. Anche a casa mia, se tu entri se entri si, se entri a casa mia, non ci deve essere 1 cosa fuori posto, ma 1 che sia 1. E questo capisco eh, che è sbagliato perché stresso anche i miei figli, perché do fastidio con questa cosa qua, perché sembra quasi che debba essere sempre pronta per l'arrivo di qualcuno, che in realtà poi non arriva mai in nessuno, e c'è c'è anche da tener conto di questo, no. Però, e eh.
Mh-mh. Anche a casa. Mh. Oka <chuckles> okay. No, ma guarda, ma è una cosa molto comune, quindi non non sei l'unica, non non è una cosa così così, mhmm, strana, soprattutto soprattutto og soprattutto le donne italiane. S siamo un po' fatte così. Mh, mh, mh.
Eh, fatti spero Eh, sì. Purtroppo, purtroppo sì. Senti guarda ti ri eh, eh beh sì, ci s secondo me una via di mezzo sarebbe buona. Ecco, io forse esagero un pochino, quindi guarda, grazie mille, vedrò di mettere in pratica tutto quello che mi hai consigliato, seta molto utile. Grazie mille, a presto.
Mah, purtroppo non lo so. <chuckles> Una via di mezzo, sì, esatto. <chuckles> Guarda, è stato davvero un piacere. Se hai bisogno sono qui. Ciao.